Ay, me gusta todo lo que me dices. En nada de lo que me de lo que me mencionas había, eh, pensado o contemplado, porque siempre todo lo veo es como, eh, mínimo, tengo que irme 2 horas allá y a ver cuánta peso cuánto peso voy a alzar y qué voy a trabajar hoy. Entonces, como me lo planteas, es mágico, porque hablamos de em, cl empezar por caminar, que me gusta muchísimo, a mí me gusta caminar por muchas razones. Eh, en para mí caminar incluye un montón de actividades al tiempo que me fascinan, conectarme con con la naturaleza, con la gente. Me encanta ver gente, ver carros, <chuckles> eh, de los todos los sonidos de la de del del exterior me gustan muchísimo, entonces, caminar para mí es muy grato. Y hacerlo como dices tú, empezar a ponerle pesito, que la ma el amo Soy superperezosa para eso. Mira, a mí no me gusta ni cargar una cartera, yo salgo sin cartera, mm, eh, mm, porque soy muy perezosa para eso, pero lo que tú dices, tiene todo el sentido de la vida. Es un poco preparar no solamente el cuerpo, sino también la mente para que genere, eh, un poquito de de esfuerzo, de alguna manera, pero que va a ser recompensado siempre, porque tu cuerpo lo va a agradecer, ¿no? Y va a pedir un poco más. Entonces, no, créeme que me gusta muchísimo. Cada cosa que me dijiste quedó grabada.
Mm, okey. Sí, claro. Sí. Y luego, más que nada, eh, te recomendaría, si tienes, ¿sabes qué? Dices de que: "¿Sabes qué? Hoy mismo voy a tratar de poner en práctica los consejitos", perfecto. Eh, también acuérdate que dormir bien te ayuda muchísimo, eh, tratar de no malpasarte en las comidas y tratar de comer saludable, también te ayuda muchísimo. Eh, ajá. Si tienes la oportunidad de trabajar un poquito los que vendrían siendo ejercicios de respiración, también te va ayudar muchísimo, te terminan ayudando para bajar el sistema nervioso, de que lo tengas un poco más calmado, de que pienses mejor las cosas, eh, te hace sentirte y así, más capaz de que lo vas a de lo que vas a hacer, lo vas a lo vas a lograr. Y pues, a final de cuentas, trata de buscar un ejercicio que no termines odiando. A lo mejor, el gimnasio no es algo que te termine gustando, y es totalmente válido. Acuérdate que también existe el l sí literalmente simplemente con caminar un poco más rápido te ayuda, andar en bicicleta, bailar, eh, la natación, puedes hacer también calistenia en casa. Sí, hay muchísimas formas de que puedes hacer un ejercicio, no necesariamente existe solamente el gimnasio. El chiste es como que te guste y que te adaptes, y cuando menos te des cuenta, ¿sabes qué? Eh, vas a tener todo lo que tú estabas buscando. Pero el chiste es eso, eh, ahora sí que empezar, trata de obligarte a dar el primer paso, eh, que ahora sí que te ganen más las motivaciones que la flojerita que tienes ahorita. Y bueno, espero de verdad que te hayan servido estos consejitos, y cualquier tipo de duda o problema que tengas, me lo puedes venir a contar, sin ningún problema.
Oy sí, importantísimo. Uy sí, bailar me encanta. <chuckles>